最初タイに行きました。で、初めて航空券を自分で、こう、なんていうんすか、アレンジして手配して、で、行って、で、そこで空港を出た瞬間にタイの熱気っていうのを感じたんですね、バーッとあったかい熱気が。そう、あれがやっぱり瞬間としてまだ、あ、はい、覚えてますね。
はいはい。 ありますね。はいはい。 それが忘れられない旅の思い出っていうとこなんですね。
そうですね、まぜはい、忘れられない旅の始まりになりました、その瞬間が。
わあ、なるほどですね。え、タイに行ったその、トラブルとか、何か予想外だったこととかってあったりしますか。
うん。 いや、もうたくさんありましたね。こう、め英語も話せないので、もうタクシーの交渉から食事の交渉まで、変な日本人がいたりとか、なんかコミュニケーションで、「わあ」って思うこともあったり、あとはいい人がいたらやっぱり悪い人、騙そうとする人、そういう人たちの、こう手口を知って騙されないようにしたりとか、すご気を付けないといけないことっていうのも沢山あるっていうことを学びますね。
うん。 うん、うん。 うんうんうん。うーん。 うふ、うんうんうんうん。うん。 あ、そうなんですね。それ以降も結構海外とか行かれたりとかもあるんですか。
あ、そうですね、そこからも海外すごくいいなと思って、ま、10年ほど、ま、いろんな国に住んでましたね。
あ、色んな国に住まれたんですね。例えばどんな国ですか。
はい、はい。 えっと、それから、そこの旅で出会ったヨーロッパ人に興味を持ちまして、彼らのバックグラウンド。で、ちょうど、こうワーキングホリデー、ドイツにワーキングホリデー制度ができまして、で、それをこう、手に入れて、ど、ワーキングホリデービザでドイツの方に行ってはい、よねんほど滞在してました。
かあ。はいはいはい。 ほお、はいはい。 あ、お、そうなんです。あ、ワーキングホリデービザって4年いれおらいられるんですか。
あ。 1年なんですけど、いちねんでその間にスポンサーっていうんですか、企業見つけて、こう就労ビザを出していただいて、はい、よねんトータルで、はい、滞在してましたね。
はいはい。 ああ、はいはいはい。 あ、じゃあ、ドイツで働かれてたってことですか？
あ、そうなんです。ドイツでいろんな仕事をしてました、その時は。
えっと、例えばどういった仕事なんですか？
えっと、レストランで働いたり、バーで働いたり、も、寿司職人をしたこともありますしはい。もう私の寿司の、寿司調理の師匠は中国人だったりしたんですよ。<laughs> はい。で、そっからこう営業したりとか、あとは車屋さんになったりとか、いろんな、しょ職種に挑戦さしていただきましたね。
はいはいはい、はい。 え、すごい。え。 <laughs> なんか面白い会話ですね。 ふぁん、ほあ。 もはい。 あ、そうなんですね。ドイツだとドイツ語になる、です。
うん。 そうなんですよ。そん時、ま、ドイツ人は英語話せる方多いんですけど、やっぱりドイツに来たからドイツ語っていうことで、学校に行って学んでました。
ああ、じゃ、今もドイツ語は話せるという。
いや、そっからもう15年とか経ってるので、もう全然出てこないですね。もう英語がメインになっちゃってるので、今は。
はん。ああ。 ああ、そうなんですね。でも、そこで英語を身に付けられたなら、今もじゃあ、海外旅行とかは全然行ったりするんですか？
うん。